ناس كتير يعني حوالينا في أي حتّة، آآ أهلنا بقى أصحابنا أي حاجة، الأغاني بتكون مأثّرة عليهم جدًا، آآ وبتكون مرتبطة معاهم بذكريات و وحكاوي وأشخاص وحُب وكلّ حاجة، هل أنت بقى عندك لحن أو أغنية يعني، ما بجد ما بتفارقش خيالك؟ آآ، يوه! أ آه.
أكيد طبعًا. أكيد طبعًا. يوه! كتير، آه ده أنا أنا شخص عمومًا أنا باحب الأغاني جدًا وباسمعها من وأنا صغيّر، يعني حتّى كنت باحب النشيد الوطني بتاع بتاع المدرسة، يعني أي حد في الدنيا ما يطيقش ال النشيد الوطني انا كنت باحب النشيد الوطني، بلادي، بلادي لأ، <tsk> باتمزِّج كده وأنا باقول النشيد، فدي كانت بقى كانت دي البداية، فسبحان الله يعني حُب الوطن كده كان مزروع فيّا من وأنا صغيّر آه، من أوّل حُب النشيد الوطني، ما دي بقى الحاجة الوحيدة اللي كنت سمعتها وأنا صغيّر، مدرسة بقى أولى ابتدائي تانية ابتدائي، ما هي دي الحاجة اللي أنا باسمعها كان النشيد الو
أيوه. أيو أيوه كان أيوه. <laughs> إمم. نابع، مزروع من صغرك. أيوه. تفتكر كان في، في الطابور أغاني بقى وطنية وكده، و وكان قبل في طابور الصباح، آه.
آه. يعني اب كانت بتبقى يعني غالبًا بتبقى قبل الاحتفالات كده، احتفالية معيّنة مثلًا نروح مشّغلين أغنية النصر مثلًا، يشّغلوا مثلًا تسلم الأيادي، جيش بقى وكده، أنا شخص محب جدًا لل الاحتفالات دي، اللي بت بتحسّسني كده إن أنا في بلد جميلة بلد راقية، فالجيش فيها عظيم جدًا، فأحب جدًا الأغاني بتاعة ال بتاعة الجيش، فأنا من محبين الأغاني دي.
آه، أوكي. أوكي. أيوه، <chuckles> طبعًا. طَب أوكي، إيه أكتر طَب قُل لي بما إنّك بتحب أغاني الجيش يعني، إيه أكتر أغاني بتحبها مثلًا، ل ليها علاقة بقى بالحرب أو الجيش وكده؟
بُصّي، أنا باحب مثلًا بتاعة تسلم الأيادي، دي بتيجي بعد كلّ نصر، أي نصر يحصل أو أي مناسبة حلوة تحصل، أغنية تسلم الأيادي، تسلم الأيادي تسلم يا جيش بلادي. جيش عظيم جيش رهيب، فطبعًا الواحد فخور إنّه هو يعني في جيش زي دوّة، بلد زي دي، فيعني مصر قد أم الدنيا زي ما بيقولوا، يعني ما فيش بلد في الدنيا تقدر تنفي ده.
أيوه. <chuckles> آه. <chuckles> طبعًا أكيد. إمم. أيوه ص طبعًا لا لأ حلو أوي، حلو أوي، طيب و
أنا بصراحة ممتن بالحاجات دي.
وطَب ح آه لأ صراحة ده أكيد، طَب يعني وهل في كان في أغاني مثلًا يعني آآ آآ في الطابورآآ ب كانو بيحطّوا أغاني كده و والطلاب طالعين الفصل، وأغنية وقت ما تحيّة العَلَم، وأغنية قبل تحيّة العَلَم، آه، كان يعني تفتكر الأغاني دي كانت إيه؟
اهم. آه.

ده حقيقي فعلًا. آآ آآ بتحس لما بتسمع أغاني مثلًا زي بكار وكده، الموضوع مرتبط أكتر معاك بقى مش بس برمضان بال ال ال الدفء العائلي بقى، لما بتجتمعوا كده في رمضان على السفرة وتاكلوا مع بعض وكده، ه يعني الموضوع ليه ارتباط عاطفي، و وأ ارتباط شعبي، يعني لو الأغنية مرتبطة ب إمم.
آه. أكيد طبعًا، ثقافة ده اتحوِّلت اتحوِّلت لثقافة. آه باحب فعلًا إن هي ت الأغنية اسمعها باحس اف افتكرت بقى افتكرت أيام ما كنت صغير آآ، حرفيًا باكُل لسه أمي بتأكلني في بُقّي وقاعد باتفرج آآ، باحس كان الموضوع م ارتباط بقى عائلى، اللي هو إحنا كلنا لمّا بنسمع الأغنية دي أو بنشوف حلقة مثلًا من مسلسل قديم زي بكار أو اللي هو بتاع سنوحي آآ، باحس كده الذكريات بترجع حتى نسمع أغاني برضه spacetoon آآ، في أغنية معلقة معايا بتاعة مودة ومودي آآ، ماما هل تعلمين ماذا فعلت اليوم؟ هل ت آه، هي الحاجات دي باحسها كده اللي هو أنا على فكرة بين فترة وفترة كده باحب إن أنا أخش كده يوتيوب من غير ما حد ياخد باله من اللي أنا باعمله، حاسس إن أنا باعمل جريمة آه، أروح سامع لي كده كام أغنية من القديم باحس إن أنا مبسوط ومتكيف مزاجي مزاجي راق، وأروح قافل تاني ولا أكنّي باعمل حاجة محرمة. <chuckles> فذكريات لطيفة بصراحة. جدًا.
صح. إمم. أ أيوه. <laughs> <laughs> أيوه. طبعًا. ياه! أيوه. <laughs> أيوه. <giggles> في الدِرَا كده، أيوه. آه. امم، جميل، جمي <laughs> جميل أوي الذكريات دي آه ن الأغاني جميلة جدًا، والذكريات جميلة و وبترجعك كده ل ل لحاجات ذكريات مفرحة بتخليك فرحان، أنا الحقيقة استمتعت أوي بالكلام معاك بجد و و متشكرة أوي وأكيد لينا مقابلة مرة تانية أكيد.
ده حقيقي. أكيد طبعًا. والله يعني أنا أكتر. صدّقيني أنا أكتر. أتمنى أتمنى أشوفِك مرة تانية.